ตอนนี้ชีวิตเรานะคะไม่เหมือนเดิมเลยเนาะ จากหน้ามือเป็นหลังมือเลยนะคะ ก็เลยรู้สึกว่า เราอยากจะยอมรับการเปลี่ยนแปลงของชีวิตเราให้ได้ แล้วก็ให้เราเนี่ยกลับมามีชีวิตที่มีความมั่นใจมากขึ้นนะคะ ก็เลย อ่า อยากจะมาระบายนะคะ แต่ถ้าคุณ อ่า มีคำแนะนำอะไรดี ๆ เนี่ย ทางนี้ก็คงจะต้องรบกวนด้วยนะคะ
อ๋อ ได้เลยครับ ก็อยากจะสอบถามหน่อยอะครับว่า ในเรื่องเนี้ยเป็นเรื่องที่แบบเรื่องส่วนตัว เรื่องงาน หรือว่าเรื่องความสัมพันธ์ อย่างเงี้ยเหรอครับ?
ก็เป็นเรื่องงานเป็นหลักเลยนะคะ แล้วก็เป็นเรื่องของ เอ่อ ชีวิตส่วนตัวด้วยนะคะ เพราะว่าตอนนี้เนี่ยก็คือด้วยความที่ อ่า โควิดที่ผ่านมาเนี่ยธุรกิจเราไม่ประสบความสำเร็จ แล้วก็ต้องมีการ อาจจะต้องยุติธุรกิจไหม หรือว่าจะทำยังไงต่อไป ตอนนี้ก็ยังเคลียร์ไม่ลงตัวนะคะ ก็ค่อนข้างที่จะ เอ่อ มีความ เหมือนกับว่า ไม่โอเคมาก ๆ แล้วก็ทำให้รู้สึกว่า ชีวิตเราเปลี่ยนไปมากนะคะ อันนี้พูดกับคุณไปก็บีบหัวใจไปนะคะ รู้สึกว่า เราไม่เหมือนเดิมนะคะ มีชีวิตที่มันไม่เหมือนเดิม ไม่เคย ไม่เคยเป็นแบบนี้นะคะ ที่จะต้องมาแบบโดนทวงหนี้อะไรแบบแทบทุกวัน อะไรแบบนี้นะคะ ก็เลยรู้สึกว่า
อืม ครับ ครับ อืม ครับผม
มันทำให้ความมั่นใจเราเนี่ยหมดไปเลยนะคะ กะ จากการที่เคยมีรายได้ที่แบบอยากกินอะไรก็กิน อยากซื้ออะไรก็ซื้อสบายใจนะคะ ไปไหนมาไหนกับเพื่อนชวนกันไปเที่ยว อยากจะไปพักผ่อนก็ไป อะไรแบบนี้นะคะ มันก็เลยเหมือนกับว่า เราก็คิดถึงในส่วน ก่อนเก่านะคะ ที่เราเคยสบาย ๆ นะคะ แต่ตอนนี้ทุกอย่างเนี่ยก็เปลี่ยนไป เราก็ต้องใช้เงินให้ เอ่อ ระวังมากขึ้นแล้วก็ต้องเหมือนกับว่าเก็บเงินในส่วนหนึ่งนะคะ ไว้เคลียร์เรื่อง ค่าใช้จ่ายที่จะต้องเคลียร์เรื่องบริษัท ซึ่งมีเยอะแยะมากมายนะคะ แล้วก็ทำให้เราอะไม่ได้ติดต่อกับเพื่อนนะคะ เหมือนเดิม อะไรแบบเนี้ย ก็เลย เอ่อ ถ้าคุณมีไอเดียอะไรที่แนะนำให้เราได้มีความเชื่อมั่นได้มากขึ้นเนี่ย ก็รบกวนด้วยนะคะ
อืม อ๋อ ครับ อืม ได้เลยครับ แต่ว่าก่อนอื่นน่ะอยากจะขอพูดอย่างงี้ก่อนก็แล้วกันน่ะครับ พอดีก็เข้าใจเลยอะครับว่า เวลาที่เราล้มเหลว อะไรอย่างเงี้ย มันทำให้เราแบบรู้สึกแย่มาก ๆ แล้วก็ไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองเนาะ เพียงแต่อยากจะบอกอย่างเงี้ยอะครับว่า จังหวะเวลาของชีวิตของคนเราอะมันไม่เหมือนกัน แล้วมันก็ไม่เท่ากันนะครับ ซึ่งในช่วงเนี้ยของคุณน่ะอาจจะเผชิญกับจังหวะช่วงเวลาที่มันกำลังยากลำบากอยู่ แต่ถ้าเกิดว่าค่อย ๆ ใช้เวลาค่อย ๆ แก้ไขปัญหาไปอะครับ ก็เชื่อว่าสุดท้ายอะสักวันหนึ่ง คุณก็น่าจะกลับไปแบบใช้ชีวิตแบบเดิมได้ อย่างเงี้ยอะครับ เพียงแค่ว่าช่วงเนี้ยอาจจะอดทน ตั้งใจมาก ๆ หน่อย แล้วก็น่าจะรู้สึกลำบากใจ อันเนี้ยก็ให้เราอะยอมรับมัน แล้วก็พยายามแบบ เอ่อ ปลอบใจตัวเองแล้วก็ลุกขึ้นมาสู้ใหม่ให้ได้เร็วที่สุดนะครับ มันถึงจะทำให้เราเนี่ยสามารถเปลี่ยนแปลงอะไรได้ง่าย ๆ ขึ้นอย่างเงี้ยครับ แล้วไม่ทราบว่า เอ่อ สิ่งที่ทำให้คุณน่ะรู้สึกไม่มั่นใจมากที่สุดอะครับในเรื่องราวพวกเนี้ย มันเป็นเกี่ยวกับเรื่องของบริษัทเราล้มเหลว หรือว่ามันเป็นเรื่องอย่างอื่นแทนอย่างงี้เหรอครับ?
อืม อืม ก็เรื่องบริษัทล้มเหลวเนี่ยน่ะนะคะ เพราะว่าจริง ๆ อะเราก็ยังไม่ได้ปิดบริษัท เพราะว่าปิดบริษัทเนี่ยเป็นเรื่องที่ยากมากเลยนะคะ เราก็เลยไม่ค่อยมั่นใจว่า จะทำยังไงกับบริษัทดีเนาะ เพราะว่าจริง ๆ ก็ยังมีลูกค้าเนี่ยมาถามบ้าง ถึงแม้เราจะรู้ว่า เขาไม่ซื้อก็ตามนะคะ แต่ว่าถ้าเกิดมันมีอะไรที่เป็นโอกาสให้บริษัทสามารถที่จะมีรายได้เข้ามาเนี่ย ประเด็นก็คือเนื่องจากบริษัทเนี่ยยังไม่ได้เคลียร์เรื่องภาษี แล้วก็เรื่องงบดุลใช่ไหมคะ มีค่าปรับ มีอะไรเยอะแยะ ทำให้มีการ เร็กคอร์ด อยู่ในส่วนของกรมพัฒนาธุรกิจการค้านะคะ ถ้าลูกค้าเข้าไปเช็กเนี่ย ลูกค้าก็จะไม่เชื่อมั่นในธุร ในบริษัทของเราเนาะ ซึ่งตรงนี้ก็ทำให้เราอะไม่สบายใจนะคะ คือกลายเป็นว่า อ่า ลูกค้าไม่มั่นใจบริษัทเรา แล้วเราก็ไม่มั่นใจในตัวเองด้วยนะคะว่า เราจะสามารถที่จะแบบว่ายอมรับการเปลี่ยนแปลงในชีวิตในช่วงนี้ได้ยังไงอะนะคะ ก็จะเป็นในแนวทางนี้ แล้วก็เรื่องของรายได้ที่มันไม่เหมือนเดิมเนาะ จากเดิมที่ เออ เคยแบบว่าสามารถกินอยู่อย่างสบาย ๆ นะคะ แต่เราก็ไม่ได้ถึงขนาดฟุ้งเฟ้ออะไรมากนะคะ ก็คือ อ่า เป็นคนที่กินอะไร กินอยู่ง่าย ๆ อยู่แล้วนะคะ แต่กลายเป็นว่า ตอนนี้ต้องแบบว่า เอ่อ มีการคำนวณ มีการอะไรที่ละเอียดยิบเลยนะคะว่า ต้องใช้ ใช้เงินเป็นอะไรยังไงบ้าง อะไรแบบเนี้ยน่ะค่ะ มันก็เลยไม่ค่อยมั่นใจ แล้วก็อยากจะ ทำยังไงให้เรายอมรับความเปลี่ยนแปลงของตัวเองได้ในตอนนี้ แล้วก็มีความเชื่อมั่นได้มากขึ้นอะเนาะ
อืม ครับ อา ครับ อ๋อ ครับ อืม ครับ ครับผม ก็อยากจะให้มองอย่างงี้ก่อนก็แล้วกันน่ะครับ ใน ในเรื่องของอดีตที่ผ่านมา ไม่ว่ามันจะ เอ่อ สบายมามากน้อยแค่ไหนอะ ก็ให้เราแบบพยายามอย่ามอง ห อย่าหันหลังมองกลับไปอะครับ ให้เราพยายามมองขึ้นไปข้างหน้าดีกว่าว่า เฮ้ย ตอ อยู่กับปัจจุบันแล้วก็มองไปข้างหน้า คือ อา อย่างตอนเนี้ยคือชีวิตของเราลำบากอยู่เนาะ แล้วการจะใช้เงินอะไรสักบาท สักสตางค์เนี่ยมันจะต้องคิดดี ๆ มะ ให้มากขึ้น อะไรอย่างเงี้ย ก็ให้เราค่อย ๆ วางแผนไปทีละขั้นทีละตอนก็ได้อะครับ แล้วก็อาจจะต้องยอมรับด้วยเนาะว่า ตอนเนี้ยเราเป็นอย่างงี้อยู่ แต่ว่าในอนาคตอะเราจะพยายามทำมันให้ดียิ่งขึ้น แล้วก็ปัญหาต่าง ๆ อะ เราก็จะพยายามแบบค่อย ๆ เคลียร์ไป ในระหว่างเนี้ยทางที่ดีคือ เอ่อ ไม่ ไม่มองหันหลังไปอะครับ แล้วมองไปข้างหน้าแล้วก็ค่อยแก้ไขปัญหา เดินหน้าไปเรื่อย ๆ อย่างเงี้ยก็ได้อะครับ พอรู้สึกว่า ถ้าทุกครั้งที่คุณมองย้อนกลับไปอะ มันจะเกิดการเปรียบเทียบเนาะว่า เฮ้ย ตัวเองตอนเนี้ยทำไมถึงเป็นอย่างงี้ แล้วสมัยก่อนมันดีจัง อะไรอย่างเงี้ย พอมันเปรียบเทียบแล้วกลายเป็นว่า เออ เราก็จะจมอยู่กับความรู้สึกในอดีตมากจนเกินไป อย่างเงี้ยครับ แล้วก็กลายเป็นแบบเราก็ไม่ค่อยกล้าที่จะทำอะไรแล้ว แต่แนะนำว่า ให้พยายามมองไปข้างหน้ามากกว่า แล้วก็คิดถึงในความสำเร็จในอดีตอย่างเดียวแทนก็ได้อะครับ คืออย่างในอดีตอะคุณน่ะสำเร็จอย่างที่แบบสามารถตั้งบริษัทขึ้นมาได้ แล้วก็มีลูกค้ามากมาย อะไรอย่างเงี้ย ทำให้คนแบบมีเงินใช้ ส่วนเรื่องความผิดพลาดเนี่ย จริง ๆ แล้วอันเนี้ยมันอาจจะเป็นแค่เพียงแบบครั้งเดียว ที่แบบคุณตัดสินใจพลาดครั้งใหญ่ อะไรอย่างเงี้ย มันก็เลยส่งผลตามมาเนาะ แต่ในความผิดพลาดอันเนี้ยครั้งเดียว แต่เพราะความสำเร็จของคุณจริง ๆ แล้วมันเยอะแยะมากมายเลยด้วยซ้ำ เพราะฉะนั้นน่ะ ให้เปรียบเทียบในเรื่องของความสำเร็จแทนก็ได้ มันน่าจะดีกว่า แล้วก็น่าจะช่วยให้คุณน่ะสามารถแบบ เออ ยอมรับ ก้าวผ่าน แล้วก็พยายามสร้างอะไรขึ้นมาใหม่ได้อีกครั้งนะครับ
อืม อืม อืม ขอบคุณนะคะสำหรับกำลังใจ เพราะว่าจริง ๆ แล้วเนี่ยที่เราไม่มั่นใจ ไม่เชื่อมั่นในตัวเองด้วยเนี่ย ก็เพราะว่าช่วงที่บริษัทไปต่อไม่ได้เนี่ย เราไม่ยอมที่ คิดจะเปลี่ยนแปลงนะคะ คืออะไรที่มันไปไม่ได้เนี่ยตอนนั้นเรารู้สึกว่า เรา เราเสียดายเวลานะคะ 4 ปีเนี่ย เราควรจะทำอะไรที่เปลี่ยนแปลงบริษัทให้ได้ในช่วงนั้น เพื่อที่จะทำให้ไปต่อ อาจจะต้องเปลี่ยนในแนวทางการค้าขายไหม? หรือว่าอาจจะเปลี่ยนไปทำอย่าง อื่น หรือทำธุรกิจอย่างอื่นไปเลยเนาะ เพื่อที่จะได้ไม่ต้องยื้อไว้ แล้วก็มันก็เสียเวลา ในการยื้อ แล้วมันก็ทำให้แย่ลงด้วยซ้ำนะคะ มันก็เลยทำให้เราไม่เชื่อมั่นในตรงนั้นด้วย แต่คุณก็ให้กำลังใจมา ทางนี้ก็ดีใจมากเลย เหมือนกับมีกำลังใจ มากขึ้นนะคะ ทีนี้รบกวนถามนิดหนึ่ง ปรึกษาในส่วนที่ คือด้วยความที่เราไม่มั่นใจเลยว่า เราเนี่ยจะอยู่กับปัจจุบัน คือเหมือนกับว่า ค่อย ๆ แก้ไขทีละประเด็นไปนะคะในเรื่องของปัญหาบริษัทเนาะ หรือว่าเราควรจะรีบเร่งแบบว่าจัดการให้เร็วที่สุด เพราะว่า คือบางทีเรารู้สึกว่า การที่เราอยู่นิ่ง ๆ แล้วก็ให้ เหมือนกับว่า ให้มันเกิด อ่า แบบเหมือนกับมีอะไรที่เข้ามาเอง ให้เราได้จัดการทีละอย่างไปนะคะ กับการที่เราร้อนรนแล้วก็รีบพุ่งเข้าไปหา จัดการ เอ่อ ติดต่อทางนู้นทางนี้ มันรู้สึกว่า มันไม่สบายใจอะค่ะ อย่างล่าสุดเนี่ยก็พยายามจะไปเคลียร์กับซัปพลายเออร์นะคะ เขาก็ไม่คุยกับเราเลยเนาะ ก็เลยรู้สึกไม่สบายใจ อันนี้เราควรจะอยู่กับปัจจุบันก่อนดีไหมคะ? หรือว่ายังไงดีเนาะ?
อืม ครับ อืม ครับ อา ครับ อืม ครับ อืม ก็จริง ๆ แล้วสิ่งที่คุณทำอะครับ ไม่ว่าจะอยู่นิ่ง ๆ หรือว่าจะพยายามเนี่ย อันไหนมันก็ล้วนแล้วแต่ไม่ผิดหรอกครับ มันขึ้นอยู่กับ เอ่อ น่าจะเรียกว่าสภาพจิตใจของคุณในเวลานั้นมากกว่า ถ้าเกิดว่าเรารู้สึกว่า เอ๊ย ช่วงเนี้ยเรารู้สึกว่ามีแรง เราพร้อมจะยอมรับความผิดพลาด หรือว่าความผิดหวังอะไรเล็ก ๆ น้อย ๆ อะ ก็แนะนำว่าให้ออกไปข้างนอกพุ่งเข้าชน อะไรอย่างเงี้ย พยายามไปตามแก้ไขปัญหา อะไรอย่างเงี้ย มันก็จะโอเคอยู่อะครับ แต่ถ้าเกิดว่าวันไหนอะ สภาพร่างกายแล้วก็จิตใจเรา รู้สึกแบบห่อเหี่ยวไม่ค่อยไหว อะไรอย่างเงี้ย วันพวกนั้นน่ะให้เราเลือกที่จะพักผ่อน เพื่อที่แบบจะเซฟสุขภาพจิตของเราก็ได้อะครับ ก็อาจจะใช้ทั้ง 2 วิธีเนี่ยแหละผสมผสาน แล้วก็ปรับตามสภาพร่างกายของเรา เอาเท่าที่เราไหว อะไรอย่างเงี้ย จะดีกว่าอะครับ เพราะถ้าเกิดว่าเราเลือกทางใดคังหนึ่ง อย่างเช่น อย่างที่คุณบอกเนาะ พยายามไปนู่นนี่นั่น แล้วมันไม่สบายใจมาก ๆ สุดท้ายมันจะสะสมเกิดเป็นความเครียด แล้วก็ทำให้คุณแบบว่า ร่างกายล้มป่วยตามไปได้ด้วย อะไรอย่างเงี้ยอะครับ เพราะฉะนั้นก็แนะนำว่า เออ ถ้าวันไหนไหวจริง ๆ อะ เราค่อยออกไปข้างนอก ค่อยไปเผชิญกับปัญหาเนาะ ส่วนวันไหนไม่ไหวอะ บางทีให้ตัวเองได้พักผ่อนบ้าง ได้สงบ จิตสงบใจบ้าง อยู่เงียบ ๆ อย่างงี้ก็ได้ แล้วแบบจะได้มีเวลาทบทวน หรือบางทีอะ มัน ถ้าเรามีสมาธิเยอะ ๆ ล การอยู่ตัวเองแล้วอะ ปันอาจจะคิดหาหนทางแก้ไขที่ดีได้ อะไรอย่างงี้ ก็ได้อะครับ ก็แนะนำว่าอาจจะใช้ทั้ง 2 วิธีปรับผสมปันไปก็ได้นะครับ
อืม อืม อืม คือคุณพูดมาเนี่ยดีมากเลยนะคะ ทางนี้คิดตามเพลินเลยนะคะ เข้าใจเลยนะคะพอคุณแนะนำมาแบบนี้ ขอบคุณมาก ๆ เลย ทำให้เรารู้สึกว่า เออ เราเหมือนกับมีทางสว่าง เหมือนมี เอ่อ ความมืดอยู่ในใจนะคะ แต่คุณมาจุดเทียนให้เราได้มองเห็นอะไรบ้าง แบบนี้ขอบคุณมาก ๆ เลยนะคะ รู้สึกว่า จริงด้วยนะคะ เห็นด้วยกับคุณเลย เออ ถ้าเรารู้สึกว่า เราอยู่เฉย ๆ ไปก่อน แล้วเราสบาย นะคะ อ่า เราก็ทำไปใช่ไหมคะ? แต่ถ้าเรารู้สึกว่า เออ เราควรจะเดินหน้าต่อ แล้วเราทำด้วยความสบายใจมันก็ดีกว่าเนาะ แต่ถ้าเราไปฝืน อย่างที่คุณบอกว่า เออ ไปฝืนแล้วมันทำให้เรารู้สึกไม่สบายใจ มันก็ยิ่งเครียดใช่ไหมคะ? แต่ถ้าเราทำแล้วเรา เอ่อ สบายใจเนี่ย เราก็ทำไปเลยเนาะ ก็ยังดีกว่าแบบว่า อ่า อยู่เฉย ๆ ก็ ก็เครียดใช่ไหมคะ? ก็คือเลือกอะไรก็ตามที่เราทำแล้วมีความสุขอะเนาะ อุ๊ย! อันนี้เป็นอะไรที่ดีมาก ๆ นะคะ เป็น ที่แบบว่าชัดเจนมาก ๆ เลย สำหรับเรารู้สึกว่า เออ มัน มันตอบโจทย์เรามาก เพราะว่าอะไรก็ตามที่เราทำ แล้วมันรู้สึกดี มันก็คงจะทำให้เราทำไปได้ ได้ ได้ด้วยดีอะเนาะ ไม่ต้องมาเครียด ทำแล้วเครียดมันก็ไม่ดี อย่างที่คุณบอก ก็คือมันก็จะส่งผลต่อสุขภาพ แล้วก็กลายเป็นว่า เดี๋ยวทำงานต่อไม่ได้อีกอะนะคะ ก็ยังไงขอบคุณมาก ๆ เลยนะคะ ทีนี้ในส่วนเรื่องของความเชื่อมั่น ด ให้เราดึงใจของเรากลับมาเชื่อมั่นแบบเดิมเนี่ย จะทำยังไงดีเนาะ?
ครับผม ใช่ครับ อืม ใช่เลยครับ ใช่ ใช่ครับ ครับ อืม ครับผม ก็ สำหรับช่วงเนี้ยอะครับก็เชื่อว่า กว่าเราจะเรียกความเชื่อมั่นในตัวเองมาได้อะ มันก็อาจจะใช้เวลาหน่อยอะครับ เพียงแต่ว่าเรา อาจจะให้เราพยายามประเมินตัวเองใหม่ อาจจะลองทบทวนเรื่องราวใหม่ทั้งหมดก็ได้ แล้วก็ดูว่า สิ่งที่เราทำแล้วสำเร็จจริง ๆ อะ มันอาจจะเยอะแยะมากมายเลย มากกว่าความล้มเหลวก็ได้ เพราะว่าช่วงเนี้ยคุณอาจจะนึกถึงความล้มเหลวของตัวเองเป็นหลัก เพราะว่าผลกระทบอะมันกำลังเกิดอยู่ อะไรอย่างเงี้ย มันก็เลยกลายเป็นมองในแง่ลบจนเกินไปอะครับ บางทีถ้าเกิดว่ามีเวลา เราอาจจะมานั่งทบทวนทั้งหมดแล้วก็รู้แล้วว่า เฮ้ย จริง ๆ แล้วสิ่งที่เราทำอะมันสำเร็จมาเยอะมาก ๆ เลยนะ มากกว่าความล้มเหลวเสียอีก อะไรอย่างเงี้ย แล้วก็อาจจะลองพยายามหาอะไรเล็ก ๆ น้อย ๆ เป็นเป้าหมายก็ได้อะครับ อย่างเช่น เอ่อ ช่วงเนี้ยเราจะไปเคลียร์ปัญหาส่วนนี้ก่อนเนาะ พอมันเคลียร์ได้สำเร็จอะ เดี๋ยวความมั่นใจมันก็จะค่อย ๆ มาตามลำดับเองอะครับ แล้วยิ่งถ้าเกิดว่าแก้ไข 1 2 3 4 ได้ เป็นไปตามที่เราคาดหวัง อย่างเงี้ย ก็เชื่อเถอะครับว่า เดี๋ยวเราจะเริ่มมั่นใจมากขึ้น แล้วก็สามารถลุกขึ้นยืน แล้วก็สู้ได้ใหม่อีกครั้งแน่นอนครับ
อือฮึ โอ้ เป็นอะไรที่ดีมากเลยนะคะ ขอบคุณสำหรับกำลังใจมาก ๆ เลย รู้สึกว่า เออ เราก็ค่อย ๆ จัดการไปทีละประเด็นเนาะ ไม่ต้องไปเร่งอะไรมากให้เครียดเนาะ ก็ยังไงขอบคุณมาก ๆ เลยนะคะ แล้วก็ เอ่อ ดีใจนะคะที่ได้มาปรึกษาคุณจริง ๆ เนาะ
อืม ครับ ครับผม ก็เป็นกำลังใจให้นะครับ ก็เข้าใจเลยว่า สิ่งที่คุณพุ คุณเผชิญน่ะมันค่อนข้างที่จะหนักมาก แต่เชื่อว่าสักวันหนึ่งก็จะดียิ่งขึ้นได้ครับผม